C'est vrai! C'est trop vrai! Hem
Mais heu, pourquoi, toi, tu du coup, tu penses que l'argent ça peut créer des conflits dans les familles?
Heu, bah, déjà, le fait que, hem, heu, comment dire? Tu sais? Quand tu prêtes de l'argent.
Ouais? Ah oui! Il faut éviter.
Tu vois? Après, je pense c'est avec tout le monde à peu près. Tu vois? C'est mais surtout dans ta famille, heu heu, tu vois que tu as ton frère, ta sœur, heu, ils sont un peu en galère, tu vois et ils te demandent et après, tu fais: «Bon, vas-y, heu, je te prête mais, heu, tu sais que enfin, s moi j'attends pas forcément le le retour, tu vois mais, par principe, tu vois, heu, me fais pas les choses à l'envers!», tu vois, tu tu rends, ta tu peux pas rendre, heu, machin, tu peux dire: «Beh, écoute, heu, je peux pas te rendre ce mois-ci, mais peut-être le mois prochain», tu vois, «Il y a pas de soucis mais préviens moi!» mais heu, il y en a, en fait, ils te le rendent pas et en plus de ça et qui parlent mal de toi!
Oui, oui. Ouais. Rendre en fait. OK. Bah, que tu rend! Oui, oui. Ouais, ouais. Exactement! Et là, ça peut poser problème. Ouais.
Voilà! Tout à fait! Mmh mh, c'est pour ça.
Bah, c'est pour ça qu'il faut éviter le plus possible de mélanger argent et famille ou argent et business, enfin, ou famille et business.
Mmh mh! Tout à fait! Ouais. Ca c'est vrai! Hein, hein, hein.
Ça peut très vite, heu, mal tourner, quoi.
Tout à fait! Moi, je suis d'accord avec toi et puis en tu sais aussi, heu, aussi dans la question d d'héritage, tu sais, heu, quand c'est l'héritage, et bah en fait, heu, <chuckles> c'est laisse tomber, hein! Mmh mh, mmh, donc heu, ah ouais! Les les les gens ils sont ils sont, hem, comment dire? Par exemple, si si tu as pas, l'autre, il a une partie, la p l'autre, il a pas de partie, en fait, ça crée trop, trop d'embrouilles.
Oui! Alors là, c ça peut diviser plus d'un. Ouais.